Ya, bana o, eee, dediğim gibi ö yani, ne hangi durumda ne yapabileceğimi gördüm sadece, hani, bunu gerçekten yaşadığım simülasyon değil bire b direkt olarak yaşadığım için onu gördüm ama ben biraz, böyle, yarınlar yokmuşçasına uçlarda yaşıyorum. Hani, eee, elimdekini kaybetsem ne olur ki? Hani, onu sonuçta ben buldum. Yine tekrardan bulabilirim gibi, eee, düşünüyorum. Mesela o yüzden de, eee, iş yerinde falan, böyle, çok, eee, mesela bazısı çok korkak olur ya, hani, bir şeyden rahatsız olunca gidip s söyleyemez, evet. Ben çok sallamıyorum onu mesela, eee, son iş yerimde, eee
Iıı, evet. Ha ha. He he. Hımm, işimi kaybedersem, diye tabii. Hı hı.
İşim yok mesela, hani, o an yapacağım bir şey yok veya, eee, 3 haftalık bir işimi a hemen halletmişim, ben boştayım. Gidiyordum, mesela içeride PlayStation vardı. Gidip bütün gün PlayStation oynuyordum, hani, kimseden, şey diye düşünmüyordum "Ya, işte, bunlar beni boş boş görüp de" eee, ö öyle bir şey düşünmüyordum hani. Bir öyle bir korkum yoktu. Sonradan bu problemi yaşadım.
Hı hı. <laughs> Harika. <chuckles> Hı hı. İçin rahattaydı nasıl olsa işini yaptığın için. Hı hı.
Aynen çünkü ben şöyle düşünüyorum ya, eee, bu adamın işi olsa zaten onu yapar, hani, herhangi bir şeyi, eee, erteleyip de, eee, yavaşlatmıyor, diye görmelerini beklerim. Ama bazen de şöyle görüyorlar. E, bu adam madem bu işini bir haftada yapabiliyor bizim buna ihtiyacımız yok, hani, başkasına veririz, o da bir haftada yapar. O zaman, hani, ama öyle değil aslında onu ben 1 haftada yapabiliyorum. Belki diğer kişi aynı kalitede yapamıyor. Hani, bunu Evet, bunu değerlendiremiyorlar. O yüzden öyle bir sıkıntı yaşanabiliyor ama ben çok umursamıyorum. Onu bulduysam yine aynı işi bulurum, diyorum.
Güzel. Hı hı. Do Tabii, herkesin potansiyeli de aynı değil. Yani, iş yapma. Hı hı, hı hı. Evet. Peki, emm, yani, hani, şöyle bir denklem olabiliyor ya bazen hayatta, işte, hani, ııı, çok, böyle, ııı, hayatını, işte, iyilikler yaparak geçirmiş bir insanın o güce sahip olduğu için bunu yapabileceği, aslında belki çok kötü durumda kalsa, eee, kendine ba bazen ihanet edebileceği ya da hatta başkasının, böyle, hakkını gasp edebileceği durumlar da yaşanabiliyor, böyle, eee, zorluklar olduğu zaman. Aslında bu, o kişinin şöyle bir felsefi soru da doğurabiliyor. Ya, o bu kişinin gerçekten iyi niyetli olduğu mu ya da hiç, böyle, kötülük yapmak zorunda kalma kalmadığı bir durumda, ya kalmak, eee, öyle bir durumda olmak zorunda kalmadığı, eee, bir şey yaşadığından mı kaynaklanıyor, diye ba böyle, bazen felsefi sorular doğurabiliyor hayat. Şimdi, eee, senin durumunu, eee, ele alırsak, eee, böyle, gerçekten zaten kaybedecek çok az şeyin olduğu için <chuckles> çok da fazla bir problem olmamış senin için ama belki de, böyle, daha fazla, eee, bir, işte, emm, şeye sahip olsaydın hayatta, böyle, sermayeye, işte, ne bileyim, eee, gerçekten bir lüks içinde yaşasaydın ya da, işte, bir ailen olsaydı belki ya ya da s işte, eee, sorumluluğunu, ııı, aldığın, işte, insanlar olsaydı, eee, belki altında çalışan vs. o zaman durum farklı olur muydu? Korkuların daha mı fazla olurdu?
Hı hı. Olabilir, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.